اللي هو مثلًا آآ، أنا مش عايز يعني أكون قديم شوية بس اللي هو كان عادي اللي هو بيقول لك إيه، إن لازم الست تِفضل في البيت تطبخ وتعمل كذا، كذا، كذا وتربّي كذا طفل مع بعض، بس وما تخرجش ولا تعمل أي حاجة <tsk> ف أ أنا مش باقول ده غلط والَّا صح بس أنا باقول الفكرة في إيه، إن أي حد هتقول لُه الكلام ده دلوقتي من دلوقتي مستحيل يصدّق إن الفِكر ده كان بيحصل زمان، فهي دي بس الفكرة يعني.
إمم. آه. لا، لا، لا الجيل اختلف. على الأقل هتقول لك أنزل أروح لأهلي، أو أجيب طلبات البيت، أو نخرج مثلًا.
آه وبتاع لأ، بس ساعات بقى يقول لك، كانت بتقول لك لأ أهلي اللي ييجوا لي، زمان بقى، كانت سِتّي تقول لي كده، أهلي اللي ييجوا لي ويقعدوا معايا براحتي، لكن أنا ما أنزلش بتاع، فهي دي الإختلافات يعني.
آه. دي جميلة أوي، على فكرة يعني مهما كان برضه بتدّيك نبذة عن الناس اللي قبل كده، وبتزرع فيك قيمة قد تكون مناسبة في بعض الأحيان، ممكن ما تكونش مناسبة بسبب جيلنا، بس يع أهي موجودة، آآ
آه، بس ك وقد تكون مطلوبة كمان، يعني هي دي الفكرة إن ما بالضبط، بسبب اللي إحنا شايفينه دلوقتي، ممكن تكون مطلوبة يعني.
وقد تكون م في أوقات، مضبوط، صح. آه يعني أوقات دلوقتي أنت ممكن لو عندك بنتك تخاف تنَزِّلها مثلًا لأي سبب من الأسباب، ف في الحالة دي هتبقى مفيدة جدًا ليك آه، طيب آآ، سريعًا كده إيه بقى عايزك تقول لي لمّا بتبقوا قاعدين وإيه آآ، ت تتكلِّموا و ويَحتَدّ الكلام شوية، ويبقى في بقى إختلاف في وجهات الرأي مثلًا أنت وولاد عمّك خِلانك بتاع، ال ال الدنيا بقى بتمشي إزاي؟ مين بقى اللي بيسيطر، ومين اللي بيفرض وجهة نظره؟
بالضبط، آه. مِيَّة ف الفكرة! ده أنت أكيد يعني عارف الفكرة دي بس الأكبر يَسود، يعني إيه؟ يعني غ في الغالب بيبقى الأكبر هو اللي بياخد الكلام، وساعات بقى لو هو مثلًا اللي غلطان يبقى يبتدي فيه عُلُوّ صوت سيكا <tsk> فاللي هو إيه، الأكبر هو اللي بياخد زمام الأمور، حتى على فكرة ما بيني وما بين ولاد خالي، حتى بقى لو كلِّمنا خلاني وأعمامي، اللي هم الأكبر مننا بقي سن الجيل القديم، برضه نفس الكلام هم اللي إيه، لو ما اقتنع لو ما اقتنعتش برأينا خلاص بقى، يبقى أنت اللي غلط وإحنا اللي أكيد اللي صح، فيعني لو بنحتدّ ساعات بناخدها بهزار وبنعدّيها كذا، كذا، وساعات إيه، ب ممكن يكون في قفش صغير بس يعني كل ده بيعدّي، لاجل الجودة بتاعة الوقت دي بالذات يعني.
أكيد. <laughs> آه. آه.